नमस्कार महोदय, कैसे हैं आप?
नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं?
जी, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ, देखिए आजकल दोस्ती में अगर धोखे की बात करें, तो मुझे काफ़ी बार धोखा मिल चुका है अपने दोस्तों से, और मेरा जो नज़रिया है मतलब काफ़ी बदल गया अम, मतलब वो पहले जैसे कुछ नहीं रह जाता है अगर एक बार धोखा मिल जाए तो आप क्या सोचते हो?
हुँ, हुँ। जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, बिल्कुल ये सब सारी चीज़ें होती हैं आज का जैसा ज़िंदगी है कि आप अ, या तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं या फिर कहीं काम करते हैं, तो बहुत बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपको अ, सामने से तो सामने से तो अच्छे से बात करते हैं, पर काफ़ी बार वो बोला जाता है ना कि आपके पीठ के पीछे धोखा देते हैं, तो बिल्कुल, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं आज के समय में, हम इन सारे लोगों से कहीं न कहीं अगर हमें एक बार इनकी पहचान हो जाती है, तो हमें सावधान रहने की अ, बिल्कुल इससे ज़रूरत पड़ती, है ना?
जी, जी। ओह! सच में? हाँ, जी, जी। सच्ची बात है।

जी, जी धन्यवाद जी। ये सब सारी सलाह देने के लिए और मैं काफ़ी कुछ सीखूँगा आपकी इन बातों से और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ जो अगर कभी धोखा मिले, तो उस धोखे से कैसे निकलना चाहिए और मैं काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ आपसे और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल के दोस्त नहीं, दोस्त अगल-बगल के पड़ोसी जो होते हैं, ये भी ऐसा होता है ना कभी-कभी कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो सब लोग जलने लगते हैं आपसे। अगर आपको कुछ अच्छा भी कर रहे हो ना, तो तब भी आपको सहना पड़ेगा। बहुत कुछ सहना पड़ता है मेरा मानना है।
हुँ। उम, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, जी, जी। ब
है ना? तो आप क्या सोचते हैं कि सहना पड़ता है ना?
बिल्कुल, बिल्कुल सहना पड़ता है। मतलब ऐसी चीज़ है ना कि ये आपके दोस्त या तो जब आपके साथ देते हैं, तो आपके लिए अ अ, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, जान देने के लिए तैयार रहते हैं आपके लिए। और बहुत बार अगर बहुत बार अगर ऐसे दोस्त होते हैं जो कि आपको हमेशा अ, पीछे देखना चाहते हैं खुद से, तो वो हमेशा जब भी आप आगे बढ़ेंगे, तो कभी कभी डायरेक्ट रूप से नहीं, तो इनडायरेक्ट रूप से वो जो है, दूसरे के थ्रू आपको नीचे गिराना चाहेंगे और काफ़ी बार वो सामने नहीं आते। सामने से तो अच्छे से बात करेंगे पर आपके पीठ पीछे जो है, आपकी बुराइयाँ करना, दूसरों को आपके प्रति बह बहकाना, आपको जो है दूसरे से लड़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत लोग ये भी चीज़ें अ, जो है अपने जीवन में अपनाते हैं, आपको गिराने के लिए। हुँ।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। जी, जी। जी। सही कहा आपने और मैं मानता हूँ इन बातों को। देखिए, आजकल के मेरे जितने भी दोस्त थे, उन्होंने मेरे को धोखा दिया। मैं कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ। ये लोग डिमोटिवेट करते हैं आपको और वो काफ़ी बुरा लगता है और काफ़ी तनाव में इंसान जा सकता है। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो, तब भी उसकी खुशी नहीं मिल पाती है अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है तो, है ना? तो मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों से बचूँ और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप अपने में ही रखो। किसी को शेयर मत करो। है ना।
जी। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।